Evet, ama belki daha önceden verdiyse de ben Hayır değildi de vardı parası hatırlıyorum işe gidiyordu, böyle, alıyordu. <chuckles> Şeydi ama ben, böyle, çok, ııı, toplu bir çocuktum ablam çok zayıftı, çok, çok zayıftı. Böyle, hani
Yokluk dönemidir. Ha! E <chuckles> He! Acaba neden? Ablan t zayıftı, sen topluydun? <chuckles>
Eee, e <chuckles> her şeyi ben yediğim için olabilir. Bayramlarda, bize, aramızdaki 13 yaş farkına rağmen, "Hanginiz daha büyüksünüz?" diye soruyorlardı. Hani, ablam, hani, benden nefret etse yeri var. O kadar, eee, şey, bir de üvey ablam, öz ablam da değil. O yüzden, hani, şey, haklı. Ne dese, ne yapsa haklı. Ama benim kardeşim olsa ben ona da bir alırdım, belki de aldı, onu hatırlamıyorum. Hıh.
A a! I hı hı. A anladım. Ya, aslında şey dedin E belki de, bir de belki şey de olmuş olabilir: Hani, adı üveye çıktıysa, gerçekten de öyleyse, belki de ağzıyla kuş tutsa da belki de yaranamayacak da sen de onun sonuçta üvey kardeşi olmuş oluyorsun. Belki de durumlar öyleydi.
Hı hı. Hı hı. <tsk> Valla öyle değildi çünkü şöyle: Ablam bana gerçekten kök söktürüyormuş çocukken. Emm, ve şey diyormuşum, "İnşallah benim gibi bir çocuğun olur. O zaman, hani, onu benim kadar ta pataklayamazsın. Eee, İnşallah Allah sana benim gibi bir çocuk verir." diyormuşum. Hani, bunu söylerken ama yeni yeni konuşmaya başladığım zamanlarda ağzımdan çıkan ilk şeyler bunlar. Evet hiç Evet ve bir gün, emm, ab ablam beni aradı, sorunu unutma olur. Bundan, böyle, bir 5-6 yıl öncesi çok uzun zaman da değil, hani, artık 30 yaşımın üstündeyim. Böyle, numeroloji gibi bir şeyi baktırmış. Eee, isminden, harflerden falan. Orada kadın şey demiş, "Sen küçük bir çoçuğa kötü davranmışsın ve onun, hani, ahı üstünde olacak." Ablam gece yarısı arayıp beni özür dilemişti. Yani ben haklıyım. Haklıyım diye bir yaftalama yok orada.
<chuckles> <chuckles> A! Temiz kalbinle. <chuckles> Kim? Hah, buyur! Hı hı. Evet. Ya. <laughs> <chuckles> Bu arada haklı olmanın sebebi sadece çocuk olman, yani, o ge pud i <chuckles> Şeyi sorsam, mesela, e, sen şeyden de bahsettin. Senin de, işte, 21 yaşlarındayken 5 yaşında bir kardeşin varmış. O dönem, yani, kardeşinin sana bıraktığı bir anı var mı ya da senin kardeşine bıraktığını düşündüğün?
Kesinlikle. <chuckles> <chuckles> Evet. I hı.

Evet, ııı, var. Ben ablama biraz zor bir kardeştim. Imm, evet, çok fazla anımız var aslında. Eee, on üç de yaş var aramızda.
Hı hı. Ya. Süpermiş. Peki, şey. A, sen aslında biraz kardeşten ziyade evin, yani, küçük çocuğu, ablan için de öyle bakmış olabilir, yani, ablanın gözü de olmuş olabilir.
Kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle öyle oldu. Ama, hani, 2 kız arasındaki bu yaş farkı erkeklerde biraz daha korumacı oluyor, ya. Eee, kızlarda biraz daha böyle bir kıskançlık çünkü, hani, ben küçüğüm ve sürekli onu rahatsız edecek şeyler yapıyorum, muhtemelen. <chuckles> Bi Hıh.
Hı hı. Evet. Ya. Evet, evet, evet. Peki, şeyi sorsam. B eminim bir sürü anın vardır ama, böyle, senin a paylaşmak istediğin, ya "Bunu mutlaka duymalısınız." demek istediğin bir anın var mı?
Hı hı. Evet. Evet, var, var, hemen anlatacağım. Evet, şimdi, bir, ımm, ben, biraz, böyle, muzur bir çocuktum biraz da, şımarıktım, ııı, açıkçası. Imm, <laughs> evet, öyle diyebiliriz. Şimdi, Danone diye, böyle, pudingler vardı. Eee, ama bahsettiğim şey bundan bir neredeyse, hani, 20 yıldan fazla zaman önceden bahsediyorum. yirmi yedi yirmi sekiz yıl önceden falan bahsediyorum. Türkiye'ye ilk geldiği zamanlar bu hazır pudinglerin, böyle. Evet, evet. Aynen, onlardan bahsediyorum. Hani, evde puding yapıyordu annelerimiz ama o o şekilde ilk defa satılıyordu. E, farklı bir şeydi puding gibi de değildi o da. Neyse, benim ablam, evet, almış gelmiş ondan eve ama onun ya, ben onu elleyemem ama tabii ki, yemek istiyorum, böyle, görüyorum reklamlarda çocuklar nasıl mutlu, falan, böyle, kaşıkta bir garip sallanıyor hiç puding gibi değil, rengi kapkara, nasıl merak ediyorum?
Ablanın sabrını sınadığın. Hı hı. <chuckles> Bilinçli birisi. <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Şöyle, tabak içerisinde kaşık Hı hı. Evet, evet. Yeni bir deneyim. <chuckles> Evet. <chuckles> Tabii. Paketi de, şeydir, rengarenktir eminim, böyle, seni cezbeden.
<tsk> Yok, yok. Eee, a siyahtı, siyahtı kakaoluydu. Bu, ııı, tamamen kapkara bir kutu düşün. Üzerine de, ııı, tabii, yine, öyle, küçük kase şeklinde, eee, 4 tane küçük kasesi var, 4 porsiyon. Imm, şimdi, ben bunlardan 1 tanesini yedim. Benim planım içine puding yapmak, kakao ve unla puding yapıp, geri dökmek ama 8 yaşında falanım, hani, bunlar olurken. Iıı, neyse yaptım ya, yedim, çok beğendim. Bir tanesini koydum. Şimdi ablam ondan hiç yemedi ya, benim aklımda şu var. Ablam nasıl olsa bunun tadını bilmiyor. Iıı, evet, aynen öyle, 1 tanesini yersem diğerlerini açınca anlayacak dördünü de yiyeyim dedim, dördünü de yedim. Ondan sonra hepsinin kapağını UHU ile kapattım.
Ha. Hıı. <laughs> Evet. Hı hı. Dördünü yiyeyim. <chuckles> <chuckles> Iıı, içi boş muydu?